はい、ええ、それでは、好きな映画のジャンルは何ですか？
うん、はい。うんうん。ね、なんかアニメとかね、SF とか色々あるかと思うんですけど、私はそうですね、やっぱ、あアニメかな。
はい。 はい。
当たり障りなくてうん、みんなが大体、大好きだと思うんで、ちょっとアニメとしさせていただきます。はい。
ああ、なるほど。 あ、はい。えっと
うん。どんな、アニうん、はい。
アニメとゆっても、あの色んなしゅ感じのがあると思うんですけど、具体的にはどうゆったアニメが、まあまあ色々ディディズニーからジブリからなんかね、その他色々あると思うんですけど。
す、そそうですね、やっぱり、あのうん。 はいはい。うん。 うん、あ、ジブリああ、そうですよね。あの、ディズニーも好きなんですけど、やっぱり、あの、日本人ということで、おし推しは、あの、ね。はははや駿アニメ宮崎アニメ。ジブリも。うん。やっぱりアニメが面白いかなと思いますね。アニメであ、そう、うん。
ああ、なるほど。 はい。 そうですね。 ああ、えっと、私、ジブリのアニメ、ほえっと、本当に少ししか見たことなくて、でも映像は綺麗だなっていうのはすごく思ってまして。あの、すごいあのファンタジーの世界をね、あの、すごく、ごう豪華絢爛な感じで表現されててすごいなと思うんですけど、なんか特に、あの、これってゆう、ジブリアニメでお勧めはありますか？
うん。 <chuckles> うん。うん。 そうですね。 うーん。 うん。はいはい。 うん。 あ、私あれですね。あの、えっと、紅の豚。

なんか、あの、何て言うんですか、あれ こう、壇上でスピーチするんですけど、その役を、あの
んん、なん、ぐ あ、はいはい。
得て、最後卒業式でスピーチするぐらいまでに成長してっていう感じで。
うん。うん。あん、じゃ、そこは良かった。
はい、で
なるほどね、うん。
一流の弁護士会社にも、ずあの、採用が決まって、でもその振った彼氏の方は、いまいちそんな、いいところにも決まらず、いまいちな卒業迎えたっていうところで、うわ立場が完全に逆転したっていう感じのお話なんですね。
うん。さえないとこ、いうん。うん。<chuckles> あ。ん、逆転、ああ。 ああ、なるほど。ごめんなさい。ちょっとそれ知らなかった。色んな映画見てるつもりだったけど。うん。
はい。あ、いえいえ。 多分なんか、男性は多分あんまり興味ないと思います。どっちかって言うと、その主人公の女の子がバービー人形みたいに、あのファッションがすごいんですね。あのブランドもの、プラダとかなんとか着てて、でそういうのがまあ注目ポイントでもあるので、多分男性はあんまりご興味ないと思います、一般的に。あ、はい。
<laughs> うん。 はいはい。はいはい。 うん。 うん。 ああ、でもちょっと見てみますわ。うん。なんか、おんあ、話聞くと面白そうなんで。うん。
はい。まあまあ、スカッとするんですね、ものすごく。
うん。あ、あとうん、はい。
でも、まあ、スストーリー的にはそんな何何がすごいいいってわけでもな
うん、な、あん、もう聞いた通りうん、聞いた通りの多分 <chuckles> 話ですよね、淡々と。ちょっとうん。
あ、はい。まあまあ、単純明快な話なんで、奥深さとかはそんなにないんですけど。
うん。 ないけど、自身の、うん。ちょっ今日うん。
まあ、まだ、む元気をもらえるっていうか。
話ですね。あん、ちょっと、探してみますわ。今サブスクリプション沢山入ってるんで。<chuckles> はい。あと、うどごめんなさい、今ちょっと話聞いて、あともうごめんさい、もう一つ私もあった。それもちょっと話していいですかね。あの、あ、私、箱物って言われんのが好きで、箱物2人みたいな。あの、ちょっと2人、あの仲の悪いのが、なんか一緒の共通の目的でなんかやってくうちにだんだん仲良くなるっちゅうのが
はいはい。 あ、はい。 はい。 あ、はい。 はい、もちろんです。 はい。 はい。 あ、そういうのが箱物って言うんですか？
うん。 箱物って言ったかな？なんかちょっとジャンルがある名前なんですよね。ちょっとごめんなさい。あ、確か箱物だったと思います。なんか狭い空間に閉じ込められて、だんだん2人が仲良くしてくみたいな。うん。で、あの、えっと、グリーンブックっていうのはちょっとお勧めで
ああ、なるほど、はい。 ええええ。 はい。

ええと、あ、そうなんです。
やってまやってません？ちなみになんか昨日でも日本やってたんですけど、昨日、あの金曜ロードショーで。<chuckles> うん、ちょっとタイムリー、はい。あの
あ、そうなんですね。ええ。 ごめんなさい、ざっくり言うとどういう感じのお話なんですか？
あの豚が飛行機を飛ばす。<laughs> ちょっとそれだけだとわかんない。うん、あの豚にあ軍人さんがもともといて、なんか魔法をかけられて豚になったそうなんですね。それで、あのうん、その赤い飛行機を飛ばして、ちょっとあのま、どなんなんつったら、ライバルとちょっと戦うみたいな、そんな感じの、うん。
はい。 ああ、そうなんですね。ええ。 ああ、なるほど。 ああ、だから紅の豚っていうタイトルなんですね。
う、そうですね、はい。で、す <chuckles> そうですね。日本語タイトルだと。それで、英語タイトルだったのは、あるポルコ・ロッソですね。ただ、ポルコ・ロッソだったかな？ポルコ・ロッソなんかそんな、あのその豚の名前、うん、がタイトルになってましたね。
なんかタイトルとしてちょっと衝撃なんですけど。<chuckles> はい。 はい。 はあ。 あ、そうなんですね。
はい。<chuckles> 難しいですよね、見てないとね、どんな話なのかとかね、なかなか。
へえ。 戦争関連というわけではないんですか？別に。
ああ、まちょっとアクションっていった方がいいかな。戦争のもちろん時代の話なんですけど、ま、もうちょっと大きく見るとアクションですね。アクション、ちょっとラブストーリーありの。
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。 ああ、なるほど。へえ。
はい。うん。やっぱりあの、うん、あの映画そのもの、あの画像が面白いとかストーリーとか面白いっていうのもあるんですけど、あとやっぱりあのね、ジブリアニメはえっと、久松さんでしたっけ？なんか、え、あの映画を作って、あ、ごめんなさい、音楽を作ってんのは。
はい。 あ、久石じょうさんでしたっけ？はい。
うん。 あ、そうそうそうそう、ごめんなさいごめんなさい。そのその人。あの、あの菊次郎の夏であのサマーとか、うん、弾く人。あのやっぱ、うん、音楽が好きですよね。音楽もすごいあの映画に合ってて
はい。 ああ、はい。 あ、ですね。
それで、うん。 うん、もちろん、ま全部は大体バランスいいんですよね、ジブリ映画は。
ああ、なるほど。
そう。
色々、あすあるんですね。はい、ああ、なるほど。
ただ、ちょうん、はいはい。そんなとこです。はい。うん。なんかご自身は、はい、あります？私ばっかり話してたんですけど。
あ、いえいえいえ、あの 実を言いますと、これっていうジャンルが別に好きっていうのはないんですけど。
うん。 <laughs> あ、もうじゃあ私の独壇場でいいですか？<laughs> いや、はいはい。
あ、いえいえ、あのでも 好きなタイプの映画って言われるとなんかこう、ヒューマンドラマって言いますか。
うん。うん。 はいはい。